Ya, işte, ya şöyle bir şey, ya maalesef, eee, ya birazcık da bu dedikoduların ben şeyden de çıktığını düşünüyorum. Çünkü, hani, diyorum ya bir bir fesatlık, böyle bu fesatlık illa şey de olmak zorunda yani evet, bir çekememezlik. Mesela, işte, eee, senin aldığın bir şey birinin gözünün kalması, senin yaptığın bir şeyi birinin gözünün kalması ve bu zaten inan, eee, o dedikodu iii, dedikodu boyutuna döndüğünde iyi niyetle yapılmıyor. Çünkü ben de mesela, bazen atıyorum bir arkadaşım diyelim ki bir şirketin eee, şirkette bir staja kabul edildi ve onun adına o kadar çok sevinmiştim ki anneme mesela bundan bahsettim. Çünkü, hani, çocuk da çok mutlu, haberi yaydı, böyle şey yapıyor. Ben de anneme anlatırken şöyle yaptım: "Ya," dedim, "şu arkadaşım şu, eee, paralı stajına kabul edildi." hatta yani. Onun adına o kadar çok seviniyorum ki Evet, hani, onun adına o kadar çok sevindim ki çünkü gerçekten bu paraya da ihtiyacı vardı ve onun için mükemmel bir alan. Ben de onun o yerinde Hani, ben yapamazdım böyle bir şeyi ama onunla, hani, "Buna gurur duyuyorum" dedim. Böyle söylemek var. Bir de "Hımm, baksana, şu şu staja kabul edilmiş. Ben niye edilmedim ki?" gibi.
Dememezlik. Mutlaka. Onun adına sevindin, evet. I hı. Senin niyetin zaten senin bakış açından diline yansır, dilinden senin davranışlarına yansır. Emin ol, artık bizim yaşadığımız bu durumları herkes yaşadığı için herkes her şeyin farkında. Yani buradan da şunu anlıyorsun ki karşındaki insan bunu yapıyorsa eğer bilerek yapıyor. Senin kulağına gelebileceğini biliyor. Senin, eee, nasıl hissedeceğini biliyor. Sana nasıl hissettireceğini biliyor ve bunu bile bile yapıyor. İşte, bunun farkında olduktan sonra sen de, eee, ona karşı bakış açını artık kazanıyorsun. Ne oluyor? Senin sınırların daha da kalınlaşıyor, daha da sertleşiyor.
Evet. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Yani ama arkadaşlarının dedikodu yaptığını öğrensem kesinlikle üzülürdüm. <chuckles>
<chuckles>